Bạn ơi, chuyện này như vầy nè, bên công ty mình á, chuẩn bị nha, có một chuyến đi công tác ở bên Thái Lan và đi cả 1 tuần luôn á bạn. Đấy. Kiểu như là, mình cũng chưa đi Thái Lan bao giờ hết trơn, không khí ở đó như thế nào mình cũng hông biết, mình chỉ nghe nói á là mình, à, đi tác ở Chiang Mai, thì Chiang Mai thì không khí nghe nói đâu đó cũng lạnh lạnh đồ. Đấy. Ừm, mình á thì ở thành phố Hồ Chí Minh nào giờ, lạnh lẽo á là mình cũng hông có mấy khi gặp hết trơn á, lại còn mắc cả cái bệnh đó là mình bị một cái, gọi là, giống như là bị dị ứng thời tiết á bạn, kiểu, mà lạnh lạnh này nọ đó, mình ngại ghê luôn. Cho nên tự nhiên nghe cái chuyện mà đi Thái rồi đi cái vùng á mà không khí mà nó lạnh lạnh lạnh, kiểu như vậy đó, tự nhiên thấy lo ghê nè, đang suy nghĩ hông biết làm sao để mà giữ được cái sức khỏe khi mà đi xa như vậy mà xu hướng đó nha là mai mốt công ty của mình á còn mở nhiều cái đợt công tác kiểu như vậy nữa. Mình muốn học cái cách làm sao đó để cho mình có thể, gọi là, nắm được những cái nguyên tắc nào để mà giữ được cái sức khỏe cơ bản khi mà đi làm ăn, với lại đi, a, công tác xa như vậy đó. Hồng biết á là bạn có gợi ý nào cho mình hông?
Ờ, sao vậy ha? Vậy đó ha. Đúng rồi đó ha. Chà, ô kê nè. Mình hiểu rồi. Ừm. Này, thật ra đó cái việc mà bạn, à, đi xa như vậy á thì đó cũng là một trong những cái thử thách á trong công việc của bạn nè, và nếu như mà bạn vượt qua được cái thử thách này rồi á, chắc chắn á là bạn sẽ có rất là nhiều cơ hội trong tương lai luôn đó, bạn cũng đừng có quá lo lắng nha. Vậy cho mình hỏi đó cái chuyến đi Thái Lan này á thì bạn sẽ đi trong vòng bao lâu nè?
Ừm. Ô kê. Ừm, ừm. Mình á là đi 1 tuần nha. Đó, nếu như mà tính cả cái thời giờ mà lên máy bay luôn á, đi ở trên máy bay luôn á, là mình sẽ đi từ Chủ nhật tuần trước đến Chủ nhật tuần sau mình mới về.
À, nếu như vậy là bạn sẽ bay thẳng, đúng hông? Là từ thành phố Hồ Chí Minh bạn sẽ bay trực tiếp sang Chiang Mai luôn, đúng hông?
Ừm.

Mình hiểu rồi, bạn cũng đừng có quá lo lắng nha, thật ra á thì mỗi phương tiện nó cũng có một cái tích cực riêng nè, xe buýt á thì đúng là ở trên đó nó kín nè, đỡ bụi, rồi cũng ngồi được đông người với nhau nữa. Nhưng mà tuk tuk á thì được một cái là thoáng nè, ai mà say xe thì sẽ hông có bị. Đó, rồi thêm đó là có cảm giác là được ngồi khám phá r ừm, kiểu như, ờ, có gió này kia, gió trời này nọ nữa, thì chắc á là ừm, bạn cũng sẽ có những cái cảm nhận khác, bạn cũng đừng có quá lo lắng nha. Vậy thì hổng biết á trước đây á bạn đã từng đi công tác, ơ, ở đâu khác hông?
Ừm. Cũng đúng. Ừm, vậy á hả? Ô, vậy cũng hay. Ừm, ừm.